Iya jadi karena sudah familiar ya dan, eee, esensi musiknya sedikit bergeser kan, yang tadinya mungkin bernilai romansa dan setelah masuk sosial media jadi cenderung, eee, cover-cover, eee, jogetan gitu ya maksudnya. <chuckles>
Benar benar banget Kak, iya. <chuckles> Iya bener banget Kak. Tapi ada lagi nih Kak yang mau aku ceritain. Jadi jadi ada lagu yang baru terkenal juga, padahal udah lagu lama, lagunya pasti Kakak tau "You'll Be in My Heart" by Phil Collins. Tapi itu iya, itu lagu zaman dulu banget, tapi kan dinyanyiin ulang sama artis Indonesia yang namanya NIKI dan itu jadinya terkenal. Padahal juga NIKI itu udah cover-nya sejak tahun berapa, tapi baru pokoknya baru terkenalnya itu sekarang Kak. Nah, jadi eee sebenernya kan lagu "You'll Be in My Heart" itu kan lagunya Tarzan ya, itu kan soundtrack filmnya Tarzan ya, tentang ibu dan anak gitu, tentang ibu dan anak. Tapi jadi banyak orang yang melenceng kan, sebenarnya gak apa-apa cuma aku jadi kesel karena jadi kayak beda arti lagunya karena banyak orang yang mengartikan jadinya lagu cinta untuk ke pasangan, gitu. Iya bener banget Kak jadi bergeser maknanya padahal kan arti aslinya nggak kayak gitu, arti arti aslinya kan cinta seorang ibu ke anak gitu. Jadi kadang aku juga kesel karena dan karena ya masyarakat-masyarakat di sini juga enggak terlalu apa ya, enggak terlalu men mendalami lirik kayaknya ya Kak, memahami lirik dan lebih ke FOMO doang. Sementara aku itu tipikal yang kalau baca enggak kalau denger musik, itu sangat mendalami liriknya Kak, makannya jadi kesel.
Nah apa? E boleh boleh silakan. Apa tuh? Mhm. Oh lagu zaman dulu ya? Mhm. Oh. Benar. Oh. Jadi apa? Oh, jadi bergeser ya maknanya. Mmm. Memahami gitu. Iya. Oh. Aku ngerti banget sih jadi kamu tuh e merasa keselnya karena bergeser maknanya nih ya, yang tadi lagunya NIKI "You'll Be In My Heart" kan, eee, bentuk cinta dari seorang ibu kepada anaknya, tapi ternyata berganti nih cinta terhadap pasangan. Wah emang ya kejadian di media sosial itu tidak bisa diduga nih trend-nya seperti apa. Nah ngomong-ngomong soal trend nih, menurut kamu ya, musik apa nih yang kira-kira bakal jadi trend di masa depan? Nah menurut pengalaman kamu sejauh ini, ada nggak ciri-ciri musik yang bakal, eee, jadi trend? Misalnya lagu-lagu hipdut atau mungkin lagu-lagu yang di-cover ulang?
Bener banget Kak, iya. Mhm. Iya benar banget. <giggles> Iya Mhm, gitu. Apa tuh? Mhm. Wah. Mhm mhm.